Paano mo ba ginagamit ang meditation para maka-manage ng stress?
Naku napakahalaga talaga no'ng self-meditation na tinatawag 'no. 'Yon bang simpleng ako kapag ka nai-stress ako, um, imbis na ibaling ko lalo 'yong atensyon ko sa paggamit ng gadgets o kaya ng social media. 'Di ba ang pagsus ang sobrang social media or sobrang paggamit ng gadgets lalo na na kapag ano 'yan, eh, nakakapagpa-stress sa atin 'yan 'di ba. So mahalaga 'yong self-meditation na tinatawag 'yong paghinga nang malalim ganyan o kaya ng mga power nap. 'Yon 'yong parang sa akin nakakatulong, eh, na makapag-meditate para malabanan ko or maibsan ko 'yong stress. Kasi lalo na adulting tayo 'di ba? Dahil adulting na tayo siyempre, um, iba na 'yong buhay natin. Mas matibay, ah, mas mabigat na 'yong responsibilidad unlike no'ng mga bata pa tayo. So do'n talaga lumilitaw 'yon tinatawag natin na mga stress talaga sa buhay natin na 'pag tumanda na tayo. So napakahalaga talaga sa akin no'ng pahinga these days. Kasi dati no'ng bata ako lagi akong nagrereklamo 'pag pinapatulog ako no'ng mama ko tuwing hapon, eh. Nagrereklamo pa ako pero ngayon tumanda na ako hinahanap-hanap ko na 'yong pahinga 'di ba. Ah, kung mapapansin mo layo na lang ngayon na hindi mo na puwedeng magawa basta-basta 'yong pahinga. Kasi nga pagka-working ka, may responsibility ka na at ikaw na 'yong kumakayod para sa sarili mo pati na rin sa pamilya mo at the same time so, maraming pagbabago. So 'yong self-meditation bihirang-bihira mo magawa 'yan pero dapat binibigyan mo ng importansya.
Mm. <chuckles> Mm. Mm. Naku totoo 'yan. Kumbaga, 'yan 'yong isa sa pinaka importante ding paraan para ma-manage natin 'yung stress, at importante talaga na maging parte siya ng routine natin kahit papaano or kahit gaano tayo ka-busy araw-araw. Eh, ayan, ano bang meron ka bang routine kapagka stress ka or alam mo 'yon, meron ka bang maibabahagi step by step, alam mo 'yon kung ilang minuto mo ginagamit or ginagawa para alam mo 'yon, ma-manage mo 'yong stress mo or ma-distress ka?
Mhm. Hmm. Ah, okey. Kumbaga para sa akin 'no, nakakatulong yung paglalakad, 'yong paglalakad mo sa labas. Halimbawa, lakad ka lang papunta ng ganitong lugar parang malaking tulong siya, eh, para ma-manage ko 'yong stress ko. Imbes na ibaling ko 'yong atensyon ko sa kakagamit ng social media o kaya 'yong magkulong sa bahay 'di ba, may importante sa'kin na nakakapaglakad ako. Kasi parang nabibigyan ako ng peace 'di ba, parang peace of mind ko, tapos narerelax 'yong utak ko, tapos at the same time parang ano na rin 'yon, eh, pagpapahangin mo, 'di ba. Kapag halimbawa, need mo ng break dahil sobrang stress ka na, try mo maglakad-lakad. Parang pakiramdam mo no'n nare-relief ka ulit, parang bumabalik ulit 'yong positive energy. Parang 'yong negative energy naiiwan mo na lang siya sa labas, tas pagbalik mo ng bahay okey ka na. So, 'yon 'yong mga nakakatulong sa'kin. Tapos siguro, sa isa pa, malaking tulong siguro 'yong mga pagkain, eh, parang minsan kaya ka na-stress di ba, dahil lang naman sa gutom, aminin na natin. Ako, dumating sa part ko na dumating 'yong time na kumbaga pagod na pagod ako sa trabaho, tas 'yon pala nakakalimutan ko nang kumain, 'yon pala wala lang pala naman 'yong tiyan ko, kaya pala ako na-stress. Kaya pala wala nang pumapasok sa utak ko, sa isip ko kasi nga kulang na pala ako sa pagkain, hindi pa pala ako kumakain. So minsan, 'yon talaga 'yong nagpapatulong sa atin. Kumbaga, 'yong pagkain, 'yong paglalakad-lakad o kaya 'yong power nap, kung ano man 'yong makakatulong o kaya ehersisyo 'di ba. 'Yan 'yong pag-ehersisyo nakakatulong din sa'kin 'yan. 'Yong stretching, para alam mo 'yon, at least, ah, ma-relief ka para lang ma-stretch out mo 'yong nararamdaman mo. 'Yon 'yong mga bagay talaga na nakakatulong sa akin.
Hmm. Oo. <chuckles> Mm, naku pareho tayo, ako mahilig din akong maglakad pero, 'di ba hindi tayo dapat maglalakad dun sa busy street, alam mo yun kumbaga parang i hanapin natin yung lugar na paglalakaran natin na talagang alam mo 'yon makakalanghap tayo kahit papaano ng fresh air, 'di ba? At kumbaga yun maiikutan mo, may mga puno-puno, though bihira na din talaga sa ngayon yun, eh, 'di ba? Pero yun talaga yung malaking tulong talaga yung paglalakad at yun nga tamang pagkain at nasabi mo din yung power nap, ako hindi ako masyadong ma-power nap talaga eh, kumbaga tama lang din talaga pero yun nga lately naramdaman ko din na parang napapagod din ako, parang sabi ko paghiga ko nakakatulog agad ako, yun nga siguro sa adulting stage na nga din talaga. Pero yun nga makukumpara din talaga natin eh, yung hinahanap ng katawan natin na alam mo yun na or kailangan ng katawan natin na pahinga at nararamdaman na natin talaga yung pagod lalong-lalo na hindi lang sa katawan sa isip din eh, 'di ba? Kaya importante talaga yung meditation na yan at kumbaga
Mhm. Iyon. Mhm. Oo. Mm. Naku. 'Yon na nga eh, oo.
ayan yung meditation la nandiyan naman yan lagi hindi mo naman kailangang gumastos talaga eh, 'di ba? Yun ang importante dun, eh, yun ang nakakatuwa at nakaka masarap sa pakiramdam na hindi mo na talagang alam mo yun gumastos at para ma ma-relax tayo. Eh, ayan kumbaga <tsk> sa mga nakaraang araw ba, paano mo ba naisisingit yang meditation mo? Meron ka bang lately na parang stress na stress kang sitwasyon na alam mo 'yon sa sinabi mo na ay saglit lang kailangan ko talagang tumigil muna kumbaga kailangan ko ng quiet moments parang ganun. <chuckles>
Mhm. Naku. Ah, oo. Oo, mhm, marami maraming beses lalo na sa larangan ng trabaho ko. 'Di ba, aminin na natin 'pag humaharap ka sa computer o kaya naman sa laptop mo, 'di ba parang masakit siya sa ulo, masakit sa mata, masa mabigat sa ulo, tapos parang nakaka-drain, alam mo 'yon gano'n, kahit sabihin mo nakaupo ka lang magdamag, nakaka-drain siya kung buong araw ka nakaharap sa monitor. Yun talaga yung pinaka-number one na kalaban ko d'yan na iniisip ng ibang tao naku nakaupo ka lang naman sa monitor buong araw, ano bang nakakapagod do'n, eh, kami pisikal yung activity namin. Sa tototo sa totoo nga lang mas maganda pa yung physical activity yung kumikilos yung katawan mo, eh, 'di ba parang kahit papaano hindi ka drained eh, at least pisikal na katawan mo 'yong pagod nababawi ng pahinga yan 'di ba? Pero yung siyempre yung ikaw nilalaan mo yung oras mo sa buong araw sa monitor dahil 'yon ang larangan ng trabaho mo, iba yung pagod na nadadala niya, parang minsan 'di ka makatulog dahil nga parang drain na drain ka, eh, parang wala ka sa mood, parang pagod ka gusto ng katawan mong matulog pero hindi mo magawa. So ako ang ginagawa ko pagka sobrang drain na drain na ako, dahil yung larangan ng trabaho ko ngayon is VA 'no, yung tinatawag na virtual assistant <clears throat> kumbaga importante sa akin yung ano, yung tinatawag natin na breathing box 'no, yung box breathing, ayan parang 'yan yung mag-iinhale ka then mag-e-exhale ka, inhale ka ulit then ano mo ah, i-hold mo yung hini yung hininga mo 'di ba, tapos 'yan kapag ka okey na, nakalma ka na exhale, parang yun yung simpleng box breathing na 'yon ah, maraming gumagawa niyan, isa na ako do'n na nakakatulong talaga sa akin kumbaga 'pag na ano 'yan parang may sapat na oxygen na ulit yung utak ko, eh, parang gano'n kasi minsan kapag kulang ng oxygen 'yong utak natin wala talagang papasok na information sa atin, eh, parang lutang tayo, sabog tayo sa ginagawa natin. So napakahalaga na napapasukan ng hangin yung utak natin, so importante yung box breathing para sa akin, para alam mo 'yon mabawasan yung panic at tsaka mabawasan din yung stress na dinadala, mm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Naku importante nga din talaga 'yang breathing exercises, at at least kahit nasaan ka puwede mong gawin, 'di ba? Kahit nakaupo ka lang or alam mo 'yon, tum mapatigil ka o habang nasa biyahe ka nakaupo ka do'n sa bus or sa train puwede mo din talagang gawin siya, eh. Kumbaga wala namang, ah, <tsk> pinipiling lugar yun nga lang minsan, 'di ba, minsan may nahihiya, eh, na mag-meditate sa labas, 'di ba? Ikaw ba, naranasan mo ba yan naramdaman mo ba yan o at paano mo ine-explain sa mga halimbawa yung nakita ka ng kaibigan mo na nagme-meditate or pamilya mo, may na may ganun ka bang pagkakataon?
Hmm. Ay oo. Mhm. Alam mo, oo, eh. Aminin ko sa'yo 'no, may mga tao talaga na sarado 'yong isip na parang minsan kinukumpara nila 'yong sarili nila, eh, sa sarili natin, 'di ba? Kung baga parang sasabihin nila pagdating sa atin napaka-emotional natin, napakahina ng loob natin 'di ba, pero sa kanila mabigat daw 'yong trabaho nila 'pag sila naman kayang-kaya nila hindi nila kailangan 'yong mga meditation na 'yan, self-meditation, ganyan. Kapag sa akin nung una affected ako eh, parang minsan naki-question ko talaga 'yong sarili ko no'n na, "Bakit sila okey lang sa kanila? Bakit sa kanila hindi sila tinatablan ng stress, ng pagod? Pero ako pagod na pagod." Pero alam mo lately, iniisip ko na lang na ano, eh, kanya-kanya naman tayo ng tinatahak, eh, 'di ba? Kanya-kanya naman tayo ng nararamdaman, ng emosyon, so, para sa akin 'di naman kahinaan kung magpapahinga ka, eh, kung magse-self-meditate ka, eh, kung 'yon naman talaga 'yong nararapat na gawin mo. Para at least 'no makabawi 'yong katawan mo, makabawi din 'yong mental health mo, why not gawin? Ako sa akin, 'pag may mga nagsasabi pa nawi-weirduhan sila sa akin, okey lang, hinahayaan ko na lang sila, eh. Kasi the more napapansinin mo 'yong sasabihin ng ibang tao nakakadagdag 'yan sa stress hormones mo, eh, 'di ba? Parang alam mo 'yon mga walang kuwentang bagay na 'yan, eh, no offense, pero 'yong mga gano'n kasing tao, ang tingin ko sa kanila mga sarado yung isip nila. Na sige kayo na 'yong hindi tinatablan ng stress, sige kayo na 'yong malakas, 'di ba, parang gano'n lang 'yan. Ako gano'n na lang ang iniisip ko. No'ng una affected, pero ngayon balewala na lang, kasi sa akin uunahin ko pa rin talaga mental health ko. Unahin ko pa rin sarili ko, kasi ano ba maitutulong ng ibang tao 'pag tuluyan na kong lamunin ng stress, 'di ba? Mm.
Mm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Mm. Naku totoo nga yan, kumbaga, bakit nga iintindihin ang mga reaksyon ng mga ibang tao kung ikaw naman mismo 'yong talaga nakakaramdam ng, alam mo 'yon, napapagod or talaga na-stress na. Ako, ganyan din 'yung mentalidad ko, kahit na anong mga judge judgement, or ah, puna na naririnig ko sa iba, kumbaga hindi ko na lang din iintindihin. Kasi 'yon nga din natutunan ko, sabi ko, "'Di naman nila ako pakakainin, 'di naman nila ako tutulungan."'Di ba? Kumbaga maganda rin minsan 'yong gano'ng mga mentalidad, eh. Kumbaga mas natututo tayo sa sarili natin, 'di ba? Mm. Eh, iyan kumbaga 'yon nga sabi mo, napapansin din talaga ng iba, pero nasubukan mo ba na, alam mo 'yun, isali sila sa mga meditation or alam mo 'yon, kumbaga parang mag-walking kasama nung kapatid mo or nung kaibigan mo, para alam mo 'yon at maipaliwanag mo sa kanila na, "Ay, ganito 'yong ginagawa ko para ma-manage ko din pagka pagod ako o medyo na-stress ako."
Oo. Mhm. 'Di ba? Mhm. Ah. Mhm. Ah, oo. Kung very open naman 'yon tao na ano, na matutunan 'yong mga bagay na 'yon, 'yong self-meditation. Talagang ako 'yong tipo ng ano, ng tao na willing akong i-share or ah, ipamahagi sa kanila 'yong mga nakakatulong sa'kin, 'di ba. Kagaya niyan tama ka, eh. Kumbaga, hinihikayat mo 'yong pamilya mo kapag sila naman 'yong merong sariling stress, 'di ba o 'yong mga kaibigan mo, hikayatin mo sila, "Tara, lakad tayo. Tara ehersisyo shay ah, ehersisyo tayo." O kaya, "O, tara kain tayo sa labas." 'Di ba, para lang maibsan natin 'yong stress, o ganyan. Kumbaga, pag-open sila sa gano'ng bagay talagang ano, nakakatuwa 'no? Kasi kahit papaano, um, naiintindihan nila ako, 'di ba? Kasi, medyo nakakalungkot 'pag may mga tao talaga na hindi ka nila naiintindihan, eh, ram na parang 'pag nakita nilang mahina ka, sasabihin na nila "Para 'yan lang, para sa ganyang bagay lang suko ka na?" 'Di ba, may mga gano'ng tao eh. 'Yong mga tao na 'yon iniiwas ko na lang talaga 'yong sarili ko do'n. Tapos, sa mga taong nakaka-unawa sa'kin, sa mga taong nakakaintindi sa mga gawain ko, do'n ako natutuwa. Talagang hinihikayat ko sila na "Tara, lakad tayo para gan'to, alam mo 'yung pakiramdam pagka ganyan." 'Di ba, kapagka minsan "Tara, box breathing exercise tayo. Para ikaw, 'pag nagsosolo ka, pagka ikaw mag-isa sa bahay, tapos ganyan naii-stress ka, pwede mong gawin." Di ba, dahil pwede kong ituro sa'yo. So, 'yong mga bagay na 'yon, malaking ano 'yon, malaking tulong 'yon, hindi lang sa akin. Nakakatuwa siya sa part ko, kasi kahit papaano naipapamahagi ko siya sa ibang tao. Tsaka alam mo 'yon, nakaka-impluwensya ako ng magandang gawain do'n sa kanila, oo.
Mm. Mm. Mm. Mhm. Oo nga. Sa totoo lang maganda rin na maibahagi sa iba kasi, ah, <tsk> totoong makakarinig ka naman ng appreciation kung talagang magwo-workout sa kanila, or usually ako, kung ako babahagian mo at hindi mag-workout sa akin, magpapasalamat pa rin ako, 'di ba? Kumbaga, 'yon nga, iba-iba din naman talaga tayo ng mentalidad na, kumbaga, or kung ano yung nakagawian natin kaya, kumbaga, hindi rin natin masisisi yung sarili natin. Eh, ito naman, mayro'n ka pa bang mga naiisip na, alam mo yon, gawin as meditation, or paraan para ma-manage mo stress mo?
Oo. Hmm. Oh. Ah, oo.
Na alam mo 'yon, na parang 'di mo pa din talaga nagagawa, or medyo nagawa mo na before pero na di mo na nagagawa ngayon?
Ah, oo mayro'n. Actually ako, 'no, mahilig kasi ako mag-travel. Kaya lang due to work, ah, dahil nga busy schedule hindi ko siya masyadong nagagawa. Kasi para sa akin, yung pagta-travel, ah, nalalabanan 'yon yung stress, eh, 'di ba? Parang 'pag nagta-travel ka, nakikilala mo yung ibang kultura, environment, parang minsan 'pag napunta ka sa isang lugar na walang nakakakilala sa'yo, parang pakiramdam mo walang taong ja ja mangja-judge sa'yo, eh, parang gano'n. Dahil walang nakakaalam sa pagkakakilanlan mo, yung mga gano'n. So, nakakatulong siya sa akin 'tsaka nakakatulong sa travel yung nature, eh, 'yan, yung mga kalikasan, lalo na nature lover ako. Ah, kahit na hindi nakakapagsalita yung mga puno, yung mga halaman, yung dagat, na nakikita kong magagandang tanawin. Pero alam mo 'yon, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Parang nare-relax yung utak ko, at at the same time, kahit sa maikling panahon parang, alam mo 'yon, ah, nare-relief yung pakiramdam ko, oo.
Mhm. Mhm. Naku, maganda nga din yan travel-travel na yan. Ayan, maraming salamat sa mga naibahagi mo ngayon, at masaya ako't nakausap kita muli.
Ayun. Maraming salamat din sa'yo. Hanggang sa muli. Paalam.